Fíjate que principalmente con el tema que te que te mencionaba hace rato de hablar con las personas, o sea n que no tenga estos distractores, ¿no? O sea, principalmente, pues sí el celular, pero también como que mucha gente está
Ujú. Okey.
ansiosa o pendiente de lo que hace el otro o lo que sea. Entonces, siempre cuando estoy yo con una persona, es tratar de enfocarme en lo que la otra persona me está diciendo, aprender a ajá, justo. O sea, como sí, como hacer esta conexión con las personas, creo que eso me costaba antes mucho trabajo, como que decía, bueno, sí, me está contando, qué padre, ¿no? Pero cuando me descubrí que que no estaba poniendo atención, sí fue como, chin, ¿no? Ahí hay un problema. Entonces, creo que fue muy a la par con el tema de, okey, ya todo lo quiero que sea rápido, o sea, llegaba un punto en el que te lo prometo que veía las películas o lo que fuera en por dos, ¿no? O sea, porque yo quería que ya acabaran y a lo que sigue. Entonces, dije: "Esto no está bien—". Sí, sí, justo, o sea, ni siquiera les entendía, como que solo era de ya, las vi, bye, ¿no? Pero justo es como que y céntrate, date este tiempo de concentrarte, de, pues sí, de analizar lo que estás viendo, escuchando, y con eso me funcionó. Y creo que meter un poco justo como meditaciones y esto, que es otra cosa que también ocupo con el celular, es cuan moe cuando siento en momentos que estoy como muy saturada, como muy estresada, pongo un podcast o pongo un video, eh, pues ahí nada más que esté en YouTube y ya, lo estoy escuchando, y como que eso me ayuda, pues, como a canalizar un poco mi mi atención o enfoque ha hacia algo, pues sí, que m que me ayude en ese momento.
Escuchar realmente a la otra persona. Ujú. <chuckles> Ujú. Ajá. Y ya se acabaran. Ni siquiera las disfrutabas, tal vez. Para pasar el tiempo y ya. Ajá. Ajá. Oye, y y con la práctica de escuchar más atentamente a las personas, ¿no has notado como un cambio radical en la forma en que te relacionas con la gente también?
Sí, claro, o sea, siento que es como, mm, pues sí, como esta parte de conexión muy, pues no sé, muy cercana, que realmente s me siento cercana a las personas, ¿no? O sea, no es como que nada más sí, justo, y además como que nunca he sido como de ve m muchas personas y con interacciones con muchas personas, y entonces creo que se s hecho todavía más cercano y como que las pocas personas con las que realmente convivo, como que me es fácil la confianza y me puedo comunicar muy bien con ellos.
Has logrado una conexión más íntima con la gente, entonces. Ujú. Ajá. Claro. Oye, hasta ahora has mencionado puros eh, pura puras puros usos de la aplicación de aplicaciones de tu teléfono dentro de tu casa. Pero, por ejemplo, al desplazarte a tu escuela o trabajo, ¿no utilizas, por ejemplo, eh, aplicaciones de mapas o de GPS o así para guiarte por el tráfico?
Ujú.